Dạ. Đúng, đúng, đúng, chính xác. Mình hay như vậy lắm.
Thì thế thường nha, những cái câu hỏi như vậy ấy, thì bạn hay nhận được vào những cái dịp nào? Dịp Tết hay là, kiểu, cứ khi nào về nhà là sẽ được hỏi thôi? <laughs>
À! Mình sẽ hỏi bất cứ khi nào mà mà ba mẹ mình cảm thấy có, à, có cơ hội để hỏi.
Ừm. <laughs> Vậy hả?
Ờ, ví dụ như có lâu lâu không gọi về nhà, gọi về nhà cũng sẽ bị hỏi. Hay là vừa mới đi chơi về cũng sẽ bị hỏi là có gặp anh nào không? Cứ bất cứ khi nào có cơ hội là ba mẹ mình sẽ hỏi liền à.
À! Không. <laughs>

Cũng có thể là động lực, tại vì, ờ, khi mà mọi người nói là cái công việc tự do của mình nó hông có ổn định chẳng hạn, thì mình cho mọi người thấy là không phải như vậy đâu, không phải như mọi người tin tưởng là nó hông có ổn định. Mình vẫn cho mọi người thấy là mình có thể sống tốt, đàng hoàng với công việc này chẳng hạn. Ờm, thì nó trở thành động lực, đúng rồi.
Mà đấy cũng chính là một cách. Để cho mình, kiểu, gọi là, sẽ, a, gọi là, dồn hết tâm huyết vào cái công việc của mình, đúng không? Để mình chứng minh cho mọi người như thấy được rằng là cái này cũng là một cái con đường rất là tốt, đúng không bạn?
Đúng, ừm.
Đến, a bạn có thấy rằng là ví dụ như xã hội bây giờ ấy có đang đặt những cái tiêu chuẩn thế nào là về thành công không? T mình nghe bạn kể thì mình thấy rằng là có, đúng không? Nên là
<chuckles> Có á, mình nghĩ là có á. Ờ, ví dụ như là, ừm, ngàn càng có nhiều mạng xã hội nà, xong mọi người hãy lên chia sẻ trên mạng xã hội rất là nhiều, là kiểu, ờ, bạn này Gen Z nhưng mà đã kiếm được tiền tỷ, hay là bạn kia đã mua được nhà có 2-3 cái sổ, ưm, đất gì đó sổ đỏ, xong rồi bạn này bạn nọ lại có con. Rồi, kiểu, mình thấy là khi mà chia sẻ nhiều như vậy thì mọi người lại phải có một cái hình mẫu nhất định về việc là, à, như thế này là thành công nè. Hay là cũng có những cái bài báo mà nó đăng, kiểu, ơ, cái người này người kia thành công nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng, lấy vợ, hờ mình nghĩ là nó luôn có một cái, ưm, hình mẫu nào đó về chuyện là phải thành công như thế nào.
Đấy thì đâu gọi <chuckles> Ơ, à, nãy

Ừm. Còn khi lớn lên thì bắt đầu so về tiền lương, ờ, nơi làm việc. Rồi, à, mức độ ổn định. Ừm.
<laughs> Ừm, ừm. Ừm. Đúng vậy. Kiểu, cái đấy thực ra là, kiểu, trong gia đình, kiểu, mình cũng vậy ấy. Kiểu thường lễ Tết về là, kiểu, nếu mà hồi nhỏ thì hay hỏi là cháu có được học sinh giỏi không này? À, còn cháu thi được bao nhiêu điểm? Còn bây giờ lớn rồi thì về sẽ hỏi là cháu làm ở đâu, cháu lương bao nhiêu tiền? Đó, thế, à, không biết là là bạn có bị hỏi là bao giờ lấy chồng không? <laughs>
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Mình cũng thấy vậy. Cũng có nha. Tại vì độ tuổi của mình cũng khá là lớn rồi, thì rất là hay hỏi, mặc dù là vẫn chưa hỏi là bao giờ lấy chồng đâu, mà sẽ hỏi là khi nào có bạn trai, rồi có đi chơi không, kiếm bạn trai ở đâu đi. Ờ.
Ờ. <laughs> Đó. Đúng vậy. Thực ra là cái này ấy, thì bạn thấy rằng là những cái câu hỏi này thực ra là, kiểu, họ không có ý xấu hay là, à, thực ra là họ chỉ là muốn tốt cho mình thôi, đúng không?
Ừm, đúng rồi. Thực ra họ cũng chỉ quan tâm thôi, họ cũng không biết nhiều về cuộc sống của mình á. Nhưng mà khi bị hỏi thì mình lại cảm thấy rất là khó chịu.
Ừm. Đúng rồi.

Rằng là, kiểu, cái chủ đề mà, kiểu, ờ, làm giàu, hay là mua nhà, mua xe các thứ, nó còn là cái chủ đề rất là hot ấy. Thế nên là, kiểu, cực kỳ nhiều những cái bài báo họ viết được cái chủ đề đấy luôn. Nên là, kiểu, mình đọc mình càng áp lực.
Ừm. Đúng rồi. Cứ ai mà cứ ai mà đang là Gen Z mà đang đi làm công ty, 3-4 công ty, rồi mấy tỷ mấy tỷ là mấy bài báo đó sẽ được nhiều người đọc á. <laughs>
Rồi đâu? Mệt. <chuckles> Ừm, kiểu, mình đọc xong mình, kiểu, à, áp lực càng áp lực hơn luôn á.
Đúng rồi, xong tự nhiên cảm thấy mình nhỏ bé, chả làm được cái gì.
Ờ, thế không biết là khi mà bạn đọc những cái bài báo như vậy á, thì bạn có thường hay so sánh bản thân với cả những cái bạn đó, hay là với cả những người bạn xung quanh mình không?